Anong mga tip mo para hindi mawalan ng gana mag-aral?
Ang ginagawa ko no'ng ano, kasi nag-enroll ako ng ano, college ng pharmacy. Eto, lang mga 2013 lang. Ah, tapos 'yon dalawa na 'yong anak ko. Medyo siyempre no'ng una 'no entusiastic na entusiastic talaga ako mag-aral. 'Yon pa 'yong, ah, wala akong absent ganyan. Wa walang mga bagsak gano'n, mga 1st year ako.
Mm. Ah, okey. Mm. Mm. Mm, wow. Mm.
Ganyan, okey na okey, eh. Oo, pagdating ng ano mga 3rd year, 4th year, ayan na, totoo pala 'yong sinasabi na graduating. 'Yong talagang wala din naman akong mga bagsak nung time na 'yon, nga lang sa sobrang hirap ng mga ano namin mga subjects namin. 'Yong 'yong mapapapanalangin ka na lang na nagdadasal ka na, "Sana kahit 3 lang, kahit 3 lang, makapasa lang." Oo, kasi, eh, nga ang hirap-hirap talaga ano, an ang ginugugol namin sa school, eh, simula umaga 'no, hanggang gabi, oh my God! Mga 12 hours mahigit, kaloka, oo. Tapos kapagka hindi ko pa na-manage 'yong time ko ng maayos eh, 'di pati 'yong mga anak ko 'di ba madadamay. Kasi, siyempre kailangan ko ding alagaan 'yong mga anak ko, 'di ba, hmm. May mga assignment pa 'yon, oh. 'Tsaka may mga projects pa, biglang may ipapabili, oh, na tatakbuhin ko pa papunta sa palengke or something, gano'n, mm.
Mhm. Mm. Oo. Ah. Grabe naman 'yon. Mm. Mm, tama. Mm, siyempre. Mm. Naku, so ano yung ginawa mo? Ano yung ah, um, nagmo-motivate sa'yo na ipagpatuloy yung pag-aaral kahit mahirap siya?
O, 'pagka kunwari nawawalan na talaga ako ng gana, parang ayaw kong pumasok. Minsan talaga iniisip ko ano, eh, uhm, kapagka gano'n, ah, iniisip ko na lang, "Ay, para 'to sa ano ko, future love life," ganyan. Oo. Para i maipagmalaki nila ako, sa pamilya nila ganyan or something, oo. Oo, love life talaga, mga gano'n 'Yon 'yung ano ko, eh, ah, motivation ko talaga, 'yong parang nagpapakilig oo. 'Yong parang meron namang konting, ah, ano ano diyan, ah, kilig-kilig moments, gano'n. 'Yong nag-i-imagine delulu. <laughs> May nag-i-imagine imagine ako ng mga ganun, oo. Tapos, ah, usually ang ginagawa ko din kapagka ano kunwari nag-aaral, 'no, ah, 'andiyan yung professor, talagang nakatutok ako, mm. Nakapatay 'yan, 'yong cellphone ko na ano 'yan, nakapatay 'yan usually. Tapos, ah, 'yon talagang nakatutok ako ng bonggang-bongga para ano, mamaya hindi na ako magre-review. Oo. Kasi nga, 'di ko na kailangan mag-review dahil nga nakinig nga ako ng maayos ,'no. Tapos, ah, ayun, di ang ginagawa ko din, ah, laking tulong din ng ano, eh, teknolohiya, para ano eh, ah, minsan nire-record ko din 'yong mga para hindi na ako magsusulat. Oo. Tapos pinipicturan ko na lang din nga 'yong ano, eh, 'yong mga PowerPoint ganyan, para hin oo kasi nakaka-distract 'yong nagsusulat hindi ko nga alam kung bakit, eh, pero 'yong learning style ko talaga, eh, ah, ano 'yong nagbabasa lang talaga ako. Hindi ko talaga sinusulat usually, 'no, o kaya pini-print out ko 'yan tapos do'n ako magno-notes sa mga gilid-gilid, gano'n. Mm.
Mm, mm. Ah, tama. Ah, okey. Love life, talaga. <laughs> Mm. Mm. Ah. Mm. Ay. <laughs> Mm. Hmm. Mm. Wah. Hmm, okey. Ayun. Mm. Mm. Ah, okey. Hmm. Ah. So ginagamit mo talaga 'yong oras mo para makapag-aral ng maayos, nakikinig ka ng maayos, para hindi ka na hindi mo na kailangan mag-review pa 'pag uwi mo ng bahay kasi nga marami ka pang ibang gagawin, 'di ba? Mag-aasikaso ka pa ng mga bata, ayun. Maganda naman 'yong ginagawa mo, 'no, kasi para naman 'yong oras mo talaga, parang nama-manage mo siya, 'di ba? 'Yon, para magawa mo lahat ng kailangan mong gawin, ayan.
Oo. Hmm, kailangan talaga mag-set ng boundaries, eh, kung aral lang, 'di aral lang. Usually, ganito kasi yung ginagawa ko, kapagka nagre-review ako or something, 'yong mga vacant hours ko nagpupunta ako ng library, oo. Tapos 'yong mga ano ko mga tropa pips ko diyan, lahat tambayan talaga namin library, eh, oo. 'Pag nagsawa mm. 'Pag nagsawa na kami do'n sa library, hmm, do'n na din kami gumagawa ng mga assignment kasi namin and everything. Tapos, oh, 'pag nagsawa kami do'n, oh, punta naman kami sa ano, 'yong kunwari 'yong cafe na malapit sa school, ganyan. Oo, tapos pakape-kape ka do'n na 'pag wala ka ng energy, oh, 'di ba? Habang nagkakape, may ginagawa, habang may ginagawa, o 'di nagdadaldalan din kayo ng nagtsotsokaran kayo, mga ganyan. Parang nagde-destress ka na, pero ah, habang nagde-destress ka at nagtatawanan kayo, siyempre gumagalaw din 'yong kamay mo, gano'n. Oo, naggagawa ka ng mga assignment mo diyan and everything, gano'n. 'Yong 'yun 'yong mga parang maliliit na mga moments, eh, na talagang siguro nakatulong talaga ano 'yong camaraderie, 'yong komedya na namin mga magkakaklase, oo. May mga gano'n kasi moment, eh, tapos ginagawa ko no'n 'pagka ano talaga 'yong fourth year na ako, 'yon 'yon nga 'yon talagang sinasabi na graduating na 'no. <laughs> Nag-aantay na lang kaming grumaduate at, ah, yun nga, madaming mga internship ganyan ganyan. 'Pagka ano, mamaya 'pagka kunwari meron kaming mga like luch break o kaya, ah, mga maliliit na mga breaks or vacant, nagpapatugtog na ako niyan, may dala-dala akong ano oo, speaker, oh my God. May maliit akong speaker, oo, para ano ah, sumaya-saya naman kami. Tapos siyempre 'pag may dadating na 'pag malapit na 'yong time na mayroong, ah, dadating na professor
Mm. Hmm. Ah, okey. Mm. Hmm, mabuti. Ah, okey. Mm. Hmm. Oo. <chuckles> Hmm, tama. Ayun. Mm. Mm. Mm, tama. Mhm. Mm. Ay, wow. Mm.
Ginagawa namin, oh, 'di pinapatay ko na. Oh, tapos kung kunwari naman, pag-alis niya, oh, party-party na tayo ulit, oo. Oo, kailangan kasi parang focus mode, eh. Hmm. Oo, minsan sasayaw-sayaw pa nga kami do'n, eh. Kasi, um, umalis na 'yong prof 'di ano malaya na kami, <laughs> uy, oo. Kasi nga 'pagka dumating na naman 'yong susunod na prof, o pupunta na naman kami do'n sa room na 'yon na, ah, assign do'n sa certain na subject na 'yon. Oh, eh, 'di ano, 'di lungkot na naman kami no'n kasi nga siyempre torture na naman ng ilang oras oh, dire-diretso 'yon na ano, bathroom breaks lang 'yong ano mo, ah, pahinga mo, oo. So, ayun ginagawa namin gano'n. Pero no'ng ano na talaga, hmm, <clicks tongue> no'ng mag-isa na lang ako na mag-aaral, kunwari 'yong ano na naka-graduate na kami 'no, magbo-board exam na. Oh my God, siyempre magse-self-study ka niyan. Oo, pero meron din namang ano mga handouts galing sa mga review center. Pero in the end, ikaw pa rin mag-isa 'no, ang mag-aaral, hmm.
Ah. <chuckles> Ulit na naman. Ay ganun. Grabe. Nag-e-enjoy ka naman pala, 'di ba, habang nag-aaral. Mm. Mm. Mm, ayun. Oo. Tama. Pahinga. <laughs> Ayan. Mhm. Mm. Mm. Ah, oo siyempre.
So, kailangan.
So mas gusto mo ba mas gusto mo ba na meron kang buddy or kasama mag-aral kaysa yung mag-isa ka lang?
Oo, mas maganda yung mayro'n kang ano eh, oo, may kasama ka na tinatawag. Kasi ano, eh, 'pag nakikita mo na may kasama ka talaga na nag-aaral, parang nahe-held accountable ka eh, na talagang mag-aral ka din kasi nag-aaral din siya. Kaya nga nauuso yung mga ano ngayon eh, yung, habang nag-aaral ka, nanonood ka ng, ah, YouTube video, na nag-aaral din. Oo, yung parang oo mayro'n nauuso ngayon yung gano'n nasa classroom yung video, tapos, ah, yung point of view yung point of view no'ng ano, ah, estudyante mismo, na isang estudyante. So, parang feeling mo nag-aaral ka din na nasa classroom ka. Napakalaking bagay kasi nun yung meron kang kasama na tinatawag. Ay, eh, oo. Tapos ayon, 'di siyempre nabu-burnout na din ako 'no, kapagka nag-aaral akong mag-isa. Ang ginagawa ko kasi ano yung parang ah, gumagamit din ako yung mga Pomodoro- nauso sa amin 'yan, eh. So, hindi ko pa nga alam kung ano yung mga Pomodoro na 'yan, eh. Oo, sinabi 'yon ng ano namin eh, yun nag-aano sa review center. Pero ni-customize ko siya like let's say ah, sa isang oras, ah, 45 minutes akong mag-aano, mag-aaral. Tapos, um, 25 minutes naman akong ah, magpapahinga gano'n, mag-stretch stretch, kakain or something. Ah, parang 'yon yung reward ko, may tsokolate after nung ano na 'yon, 45 minutes, gano'n. Oo, may pa-ganun ganun para ano oo, kasi hindi sa'kin pupuwede yung ano, yung sa Pomodoro technique na ano 25 minutes, tapos, na magre-review ka talagang focus ka, tapos may 5 minutes lang na pahinga, hindi talaga uubra 'yon eh. So, ginagawa ko talaga yung modified ah, na para sa akin, na nagwo-work talaga, mm.
Mm. Mm. Ah. Okey, oo, puwede. Ah, talaga? Mm. Mm, hmm. Mm. Mm, siyempre. Tam tama nga naman. Mm. Mm. Oo, Pomodoro technique. <laughs> Mm. Ah. Mm. Ah, okey. Mm. Mm, ah. May reward. <laughs> Mm. Mm. Ayun ang galing, ayan. Pero anong ano, yung sa environment naman, 'di ba, minsan ma ano 'yan, nakakaapekto rin 'yan sa atin. Anong klaseng study environment naman yung nakakatulong para mas ganado ka?
O, ang ginagawa ko, ah, usually do'n ako sa ano, library. Eh, thankfully naman 'no, puwede pala 'no na, tumambay do'n kahit na graduate na, amazing. So, oo. So, tumatambay ako do'n sa library, hmm, libre pa aircon, eh, eh di ang saya. Magdala ka na lang nga ng ano, ng mga jacket mo, oo, gano'n. Tapos ayun, nando'n ako sa may sulok, ah, kasama ko din 'yong mga ano ko, nakakatulong din 'yon eh, na kasama ko 'yong mga kaibigan ko, mga kaklase ko na ano, ah, nagre-review din, oo. Para kunwari ano, minsan nagtatanungan <clicks tongue> kami, eh. Oo, ng mga ano, mga question, ah, bukod pa kasi do'n sa mga, mga mock exam namin, oo, nag-a-a nagre-review kami tapos nagtatanungan. Napaka-importante din 'yong mga flashcard, oo, nag-aano kami, nagsusulat kami ng mga naku ang ha ang kakapal ng mga flashcard namin niyan, 'yong mga index card. Oo, kami lang gumagawa din no'n. Oo, gano'n 'yong ginagawa namin, oo, usually.
Ah, yung library, mm. Ah, talaga? Mm. Mm. Mm, tama. Mm. Mm. Mm. Ta Mm, ayun. So, ang dami niyo pa lang technique, 'di ba? Para naman maging maganda yung ano n'yo, pagre-review, ayan. Ayan pero, um, kung may ano ka, may isang tip ka naman na gusto mong ibigay sa estudyanteng, ah, nawawalan ng gana, ano 'yon? Saka bakit?
Hmm, siguro ang sasabihin ko sa kanya 'no, ah, isipin mong mabuti, ah, bakit ka ba nag-aaral ngayon? Para saan ba 'yan? Oo, kasi dapat ipaalala mo lagi sa sarili mo kung bakit mo ginagawa 'yang bagay na 'yan eh. Kasi ano ma minsan sa mga kaklase ko, 'pag nawawalan sila ng gana, minomotivate ko. Oo, 'yong sinasabi ko din sa kanila 'yong ano, "Ah, para sa'n ka ba nag-aaral?" Oh, ah, tapos ano, isipin mong mabuti, 'di ba, kung ah, pa kung ano talaga yung pinaka, like deep meaning. Gusto mo bang makaahon sa hirap? "O, Eto na 'yong ticket mo 'te." Oo ginaganon ko, minsan mino-motivate ko sila eh, "O, gusto mong ano, ipagmalaki ka ng ano, mga, ah, in-laws mo 'pag nag-asawa ka na? Oh, eto na 'yong pagkakataon mo 'te. Ah, mag-imagine ka na diyan." Ganyan, "o, eto na." Tapos ayun nakakatuwa naman, oo, nakakatuwa naman na parang. Yes, oo minomotivate ko 'yong mga kaklase ko din, tapos in a way na, namo-motivate din 'yong sarili ko na mag-aral din. Kasi, ah meron din akong mga tao na natutulungan din na ma-motivate, o 'di ba chain reaction, ganyan.
Mm. Hmm, tama. Mm. Ah. Mm. Maganda 'yon. Mm. Ah, tama. Mm. Pwede nga. Magiging motivation, 'di ba? 'Yong gano'n. Mm. Hmm. Ayan, oo tama nga. Pero ano yung ano, yung ah, pinakamalaking natutunan mo naman sa, tungkol sa pag-motivate sa sarili mo?
Siguro ano napakahirap 'no na kalaban yung sarili mo mismo. Oh my God! 'Yon yung pinaka-pinaka ultimate na kalaban mo, eh kasi kapagka, ah nag, ah, think ka na ng negative na, "Kaya ko ba 'to? Parang hindi ko kaya, eh". Hala! magse-self-destruct ka na. Mm, parang yung sarili mo na, yung sinisira mo, gano'n. Ah, parang, uhm, na meron kang auto-destruct botton na pinipindot mo ng paulit-ulit. So, ayun ang ah, makakatulong siguro yung ano, ah, pag-motivate mo sa sarili mo everyday na ano, "kaya ko 'to". Oo, na, ah, bahala minsan ma maganda nga din 'yon bahala na si Batman, eh. Kasi, ah, pag yeah! Oo, yung, "Kaya ko ba 'to? Eh, parang 'di ko nga kaya" pero sasabihin mo sa sarili mo, "bahala na nga si Batman, oo basta gawin mo na lang" gano'n. "Just do it!" Sabi nga ni Nike, hmm.
Mhm. Oo. Mhm. Mhm. Ah, tama. Hmm, bahala na, oo. Mm, tama.
Ayun, oo.
Tama nga 'no, pwe pwede nga naman pala talaga at least, ah ginawa mo pa rin kahit gano'n yung bahala na 'di ba? At least gumalaw ka pa rin, ginawa mo pa rin siya, ayan. Naku marami ka naman palang ano, eh, parang ang napaka-positive mo 'no, sa pag-aaral ganyan, tapos alam mo yung gagawin 'pag nawawalan ka ng gana, parang masyado kang a aware ka na talaga di ba, sa mga dapat mong gawin. Ayun! Naku, maraming salamat, ah sa, ah pagbahagi ng iyong mga karanasan, iyong buhay at ko mga tips mo para hindi mawalan ng gana mag-aaral, ayan, salamat.
Oo. Yes. Oh, maraming salamat din sa, ah masaya at informative nating usapan today!